Ah actually oo, 'no. So medyo nahihirapan akong mag-declutter dahil sa mga ganong, ah pagkakataon 'no, dahil nga at Tawag dito lahat, para sa akin ang mga bagay eh may memories kahit yung mga papel lang ng mga bata. Kasi siyempre 'pag nag-thank you sa'yo yung ano, nag ah, kasi sa sa ano ko 'no, sa context ko bilang isang guro 'no, parang ang pinaka-reward ko na ay hindi naman sahod namin, dahil ka ah, dahil kami ay underpaid, 'no. So, ah, parang napakalaking ano na napakalaking ano napakalaking alam mo yun, napakalaking reward na kapag yung bata nagle-letter sa'yo, kahit simpleng, "Thank you." Sa papel lang 'no na maano pa, sa papel na parang alam mo ma madungis pa ano, nag-thank you yung nag-thank you, yung bata. So, mga yung mga ganon tinatabi ko talaga yun. Kasi parang ayun yung ayun yung way ko lang na parang 'pag na-stress ako na ri parang 'pag di ko na alam kung 'tutuloy ko pa ba yung ginagawa ko kasi wala namang reward. So ayun yung mga tinitignan ko.
Mhm. Mhm. Oo. Mm. Nagbibigay ng motivation.
Oo, very cringy man siyang pakinggan 'no, pero alam mo sobrang nata-touch ako sa mga batang nag-aano, nagbibigay sa'kin ng mga small gifts, kasi o kahit minsan alam mo yung mga ano, mga tsitsiryang binibigay nila ganon, so kinakain ko din yun basta hindi naman siyempre, yung plastic tinatapon ka na. Pero halimbawa oo, kasi siyempre di ba kaya nagkakaroon na rin, isa sa mga bagay na bakit nagpaparumi din sa kwarto ko, saka nagkakaroon ng langgam kasi, ah, 'pag madalas binibigyan din ako ng mga bata ko, alam mo yung tinatabi ko rin talaga. So nagiging pantry ko din yun sa loob ng s ano, sa loob ng ofi opisina, 'no? So, kaya madalas lalo na yung Kopiko, ang dami kong kalat ng Kopiko kasi minsan yung mga bata, do-drawingan pa yung Kopiko, la-i-e-edit pa nila 'no? So maglalagay pa sila ng design design ng pla sa plastic ng Kopiko. So yung mga part na ganon, parang natutuwa kasi ako, "Oh sige, hindi ko itatapon," di ba? Gano'n. Kasi parang 'pag natapon ko naman kasi tapos nakita nila baka mamaya ma-offend sila 'no? "Uy, ang hirap-hirap gawin niyan sir tapos tinapon mo." Di ba? Yun.
Pati yung plastic? <laughs> Akala ko Ah. <laughs> <yawns> Mm. Mm. Mhm. Totoo 'yon. Oo. Oo, totoo. Tsaka itine-take consideration mo rin yung effort, di ba na at naalala ka nila, kaya ka kaya nila binigay yun sa'yo. So parang ikaw parang nakakapanghinayang na i-let go kasi in-effortan 'to ng estudyante, di ba? So alam mo, okey naman yun eh, okey yun mag-hold on ka to that, to sa memories, kasi siyempre lalo na sabi mo, minsan yun yun lang talaga yung nakakapagbigay sa'yo ng motivation 'pag minsan feeling mo wala ka nang drive to continue sa pagtuturo. Kasi siyempre ang hirap naman talaga maging guro dito sa Pilipinas, bukod sa sinabi mo na underpaid, eh, overwork din, 'di ba? So, talagang mahirap din. So, siguro, hmm, um, simulan mo sa na bumuo ka ng sistema, 'di ba? Familiar ka ba sa 5 S?
Oo. Totoo. Mm. Mm, totoo. Mm.